हुँ, जी, जी, जी, जी मैं समझ गया। तो मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कि काम के वक़्त क्या आप जो ये अ, मतलब अ, डिस्ट्रैक्शन वाली कन्वर्सेशन होती है, या फिर अ, अननेसेसरी कन्वर्सेशन होती है, इसको आप अवॉइड करती हैं क्या?
हुँ, हुँ। बिल्कुल। देखिए मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं ना कि मतलब उन्होंने देखिए कह कह लीजिए कि अ, इतना वो बातूनी है और काफ़ी सारे मित्र हैं। तो पहले तो देखिए क्या था कि अलग-अलग सबको मैं मैसेज करती थी। फिर देखिए मैंने एक ग्रुप ही कर दिया कि हाँ चलो, जिसको जो बोलना है इसी में बोले क्योंकि बार-बार देखिए अ, डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी मैं कि इसको जवाब दूँ, उसको जवाब दूँ और देखिए सबकी ना एक ही क्वेश्चन रहती थी, एक ही बात। यार ये पढ़ाई कैसे होगी? ये असाइनमेंट कैसे लिखना है? तो देखिए मैंने ना सबको एक-एक ग्रुप में जोड़ दिया अब जिसको जो डाउट होता है ना वो वहीं पूछ लिया करता है। कि जिसको जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, जो भी करना है, वो वहाँ पे पूछ लिया और उसके बाद देखिए ना क्या होता है कि अ, मेरा भी काम में देखिए फोकस बना रहता है और वहाँ पर देखिए इतने सारे अन्य लोग हैं ग्रुप में कि कोई भी किसी का जवाब दे देता है समस्या का हल हो जाता है, समाधान हो जाता है समस्या का। तो ये एक पॉइंट मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कदम उठाया अपने मित्रों के लिए।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, जी, जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। तो जैसा कि आपने बताया था कि आप अपनी अ, टाइम टेबल बनाते हैं, है ना। तो अ, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा क्या आप एक टुडू लिस्ट भी बनाते हैं? और जब आप वो बनाती हैं तो वो थोड़ा रियलिस्टिक होता है या फिर पूरा ओवरलोड हो रखा होता है?
हुँ। हुँ, हुँ। <laughs> जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओवरलोड तो मैं कभी नहीं करती। देखिए जो रियलिस्टिक बनाती हूँ वो भी कभी-कभी देखिए स उसको पूरा कर पाना संभव नहीं हो पाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि देखो अच्छे काम जो होते हैं ना मान लीजिए कि जो हमारे लिए बेहतरीन हो उसको करने में ना ये इंसान की देखिए प्रवृत्ति है कि उसको करने में वो थोड़ा कतराता-सा है, हाँ। और जो भी देखिए मान लीजिए कहीं घूमने जाना हुआ, कुछ खाना हुआ और कहीं पे जाना हुआ तो इंसान बड़ा झटपटा जाता है। जैसे मैं अगर बताऊँ तो मेरा भाई है वो ना मैक डी के लिए बड़ा परेशान रहता है, कि, "मैक डी ले चलो दीदी, मैक डी ले चलो।" तो मैं सोचती हूँ कि कार्य तो कर नहीं रहा, इसको प्राथमिकता दे नहीं रहा है, इसको घूमने फिरने में बड़ी रुचि है। तो देखिए मेरे साथ भी ऐसा ही है। वो तो ख़ैर छोड़िए बच्चा है पर मेरे साथ भी ऐसा ही है कि हाँ, मैं भी ना जो टुडू लिस्ट बनाती हूँ उसको भी बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाती हूँ। या तो देखिए किसी-किसी दिन ऐसा होता है कि छूट ही जाता है संभव नहीं हो पाता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना देखिए होती रहती हैं जीवन में। पर टुडू लिस्ट तो मैं ज़रूर बनाती हूँ और अगर देखिए पूरा हुआ वो तो उसपे टिक भी कर देती हूँ कि हाँ चलो ये मैंने कर लिया आज का।
हुँ, अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। अच्छा, जी, जी, जी। हुँ, मैं समझ गया। तो आपने सारे ही प्रश्नों के उत्तर बड़े ही अच्छे तरीके से दिया और आज बड़ा अच्छा लगा आपसे जुड़ करके भी। आशा करूँगा फिर से आपसे बात हो तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मैं आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मुझे इतना सुनने के लिए।